Ồ, trời, thật sự nha, những cái đấy thật sự là phải tinh tế lắm là mới nhận ra được đấy, chứ không thể nào mà <laughs> nhận ra được ngay trong 1 lần nhìn.
Ừm, còn nếu như mà đang nói chuyện xong rồi tự nhiên chồm về phía trước đặt tay lên bàn hoặc là tìm cố tìm một cái cây bút hay là nói chung là vơ lấy cái gì đó, thì người ta đang muốn ghi nhớ nội dung mình nói, người ta đang hứng thú, đó. Ngay từ cái điểm mà người ta hứng thú là mình sẽ triển khai cái chỗ đó để nói, tại vì có thể ký được hợp đồng hay không là ở cái chỗ đó đó. <chuckles>
Hứng thú. <chuckles> Ờ. Wow, ồ, hay ha.
Ờ, rồi còn cái con mắt á, thực sự là nó rất là khó nha. Ừm, thường thường là mình để ý cái miệng trước.
Ừm.
Cái miệng nếu mà miệng cười mà con mắt không có bị nếp nhăn, không cười thì đó là cười giả. Mà cười giả, ơ, là cái nụ cười đó hổng có tính là một là mình mình coi như là mình thất bại rồi đi.
Ừm. Không cười, kh <laughs> À, ừ. Đúng rồi. Không không thực sự hài lòng, đúng không?
Đúng rồi, đó, còn nếu mà cười mà con mắt hí luôn, vết chân chim lộ ra, rồi, quá thành công. <laughs>
Ờ. <chuckles> Đó là nó là sự chân thành, nghĩa là nghĩa là cười thật lòng, đúng không? Wow, ê, thực ra là bạn mình thấy bạn để ý rất là kỹ càng luôn. Thì, à, ví dụ thì đến cái, ơ, việc mà nói như thế nào đi, thì, à, bạn có để ý cái tông giọng của người ta không? Kiểu, tông giọng nhanh, gấp rút hay là tông giọng chậm rãi, nhẹ nhàng thì nó sẽ nói lên những cái điều gì?
Còn cười mũi nữa bạn. Cái này á, thì khi mà mình nói bằng tiếng Anh á, thì mình hông có giỏi để nghe cái đó đâu. Ờ, mình mình chỉ để ý tông giọng khi nói chuyện với người Việt Nam thôi à. Người Việt Nam mình á, thì thì mình sẽ hiểu được là tông giọng cao thấp, tốc độ nhanh chậm, rồi thậm chí là dùng từ có ấp úng hay không, thì mình đọc được, mình đọc được cái cảm xúc của họ. Người thậm chí đó là người mới luôn thì mình vẫn đọc được cái giọng. Tuy nhiên với người nước ngoài á bạn, là mình còn kém lắm, mình chưa có đọc được bằng cái giọng.
Ừm. Ừm, như là, kiểu, cái, à, tông giọng. Ừm, đúng rồi. À. Ừm. À! Rồi.

Ừm, tại mình không thể lâu được bạn, tại người ta đi mà, người ta sẽ vô bên trong. Ừm, mình nhìn lâu quá rồi người ta đi mất tiêu rồi sao? Ừm.
Ừm. Nhanh nhanh, đúng không? Bạn phải, ờ, scan và phải nhìn thật là nhanh. <chuckles>
Cái lúc đó mình nhìn cái cái bác già rồi, lúc mà 1,5 mét là mình nghi rồi, chỉ có là người Hàn Quốc thế hệ trước thì mới có cái kích thước đó thôi.
<laughs> Ừm, à, cũng đúng nha. <laughs> Bạn còn, à, ừm, ừm, ừm, nhận diện và suy đoán độ tuổi nữa, hay ghê. <laughs>
Không phải body shaming đâu nha, mà mình đoán độ tuổi thôi, ừm. Đó, xong rồi mình quan sát bác là bác có một cái tật là đi á, bước đi rất là ngắn, xong đi 2-3 bước cái quay qua bên trái, đi 2-3 bước quay qua bên phải mà nói nói cái gì đó, chỉ trỏ tay chân, tay á, quơ liên tục. Cái mình nói: "Ôi thôi xong rồi, đây là kiểu người nóng tính nè!"
<laughs> À. À! Ờ, vậy là bạn có thể <chuckles> biết được ngay tính cách của người ta, kiểu, cái kính cách mà, ờ, họ lộ ra rõ nhất ấy, đúng không? <chuckles> Qua cái cử chỉ chân tay của họ.
Đó, đó là những dấu hiệu phi ngôn ngữ. Thế là mình mới vận dụng hết mọi kỹ năng là với một người nóng tính thì làm sao để thu phục người ta, nào là ngôn ngữ của mình á là phải kính trọng hoàn toàn, lắng nghe nhiều, nói ít nhưng mà nói câu nào là chắc câu đó. Và người nóng tính thì họ sẽ thích nghe về con số chứ hổng có nghe mình giải trình lý do, ấy là đúng đúng rồi, đúng rồi, đó, bắt cái nhịp như vậy là mới mới định hình được trong đầu là mình sẽ thiết lập cái buổi nói chuyện nó như thế nào. Tại vì sếp mình cũng dã man lắm, giao mình tự quyết nội dung nói chuyện! Là sếp mình chỉ có ngồi dự thôi, dã man chưa? Nên mình nặng nề lắm, thế là mình quan sát như vậy. Ê, mà hên nha, ờ, hên là mình đánh giá đúng cái tính cách của bác nên á mình để cho bác nói nhiều hơn, ừm, chứ mình mà nói nhiều rồi mình cũng gi lễ phép, rồi, ờ, hay hay cúi người về phía trước để tỏ kính trọng, rồi khi bắt tay bác là mình để cho sếp của mình bắt tay chứ mình không có bắt. Tại vì người người Hàn người ta cũng thích giao tiếp là ngang cấp á, tức là tổng giám đốc ừm, hông cấp cấp bậc á bạn, à, cái xã hội Hàn Quốc họ phân cấp rất là rõ, nên á mình chỉ là nhân viên là mình hông có bắt tay bác nha, là mình mình mình mình nhảy ra liền. Với lại bác này là kiểu thế hệ trước á nên càng nghiêm trọng cái chuyện đó. Mình nói sếp mình thì trẻ hơn bác, cái mình nói: "Sếp ơi, đừng có để em đứng phía trên sếp nha. Em sẽ đứng lùi ra một chút và khi bắt tay á, sếp cúi cái vai về phía trước, dồn một chút hơi thấp kiểu cúi xuống một đầu gối nhẹ."
Wow! <laughs> Ừm. Ừm, không giải trình lý do, chỉ care kết quả thôi, đúng không? <chuckles> Ồ. À. <laughs> Ờ. Ồ. Ờ, trách nhiệm đầy người. <chuckles> Ờ. Ừm, thế là khá suôn sẻ, đúng không? Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Bằng cử chỉ ngôn ngữ, đúng không? Ồ. Ơ! Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ây. Ờ. À. Ờ. Đó, đó, mấy cái văn hóa đó đúng là, kiểu như là, văn hóa của Hàn Quốc, đúng không? Kiểu như là, bạn cũng phải học một cái gì đó về văn hóa Hàn Quốc rồi trước khi bạn, ờ, bảo sếp bạn làm điều gì điều đó ấy, kiểu như là, cái ngôn ngữ hình thể, kiểu, riêng chỉ Hàn Quốc mới có thôi.
Ê, mà sếp mình cũng dễ thương á, á.